Nadie. O sea, lo que hago es, por ejemplo, ellos cuando llegaban del colegio yo siempre les tenía preparado un snack porque llegan con hambre y todo, y ahora ya desde antes les aviso: "Okey, cuando lleguen prepárense algo ustedes". Entonces, trato de explicarles, mira, es que antes esto, pero ahora estoy haciendo, eh, tengo este emprendimiento tratando de generar un poquito, entonces por eso es que no estoy haciendo esto. Hasta que uno me dijo: "¿Y y si yo de mis ahorros te doy para que cuando yo llegue tú me tengas?". Entonces, ese tipo de cosas.
Guau. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¡Ay! <laughs> Ay, qué ternura. Sí, sí, claro, cómo no.
Te deja como evaluando si es que realmente, eh, vale la pena perder, porque, como te comenté, tengo un hijo que está en la universidad. Entonces, ahora sí valoro aún más el tiempo que me queda con ellos, porque no son chiquititos, pero tampoco ta o sea, están en una edad media, entonces sé que eventualmente se van a ir también. Entonces, a veces me pongo entro en esta encrucijada de que: "Bueno, pero mejor aprovecho el tiempo que tengo con ellos hoy sin generar, sin hacer algún emprendimiento y me dedico a disfrutarlos, a conversarles, a mimarlos, a estar con ellos. Ya habrá tiempo después". Pero, de repente, cuando estoy haciendo eso digo: "Yo, en vez de estar haciendo esto, debería estar generando". Estoy en esa encrucijada.
Sí, claro. Sin duda. <chuckles> Sí, claro. Sí, sí, sí. <laughs> Guau, tu corazón está partido sin duda, está mitad y mitad, eso está super clarísimo. Oye, ¿tus hijos debo entender que ya son adolescentes, ya ya son ya se pueden cuidar solos, es es es claro?
Sí.